In un'epoca in cui, ehm, viaggiare è diventato molto più frequente e anche meno costoso, ecco, ti volevo chiedere, mi puoi raccontare un viaggio che ti ha cambiato la vita?
Beh, un viaggio che mi cambiato la vita, ehm, c'è stato e anche molto recente. È successo qualche mese fa, sono stato in Thailandia, un luogo veramente sì, Thailandia. Un luogo veramente bellissimo che, uhm
Mh. In Thailandia? Esotico anche.
Esotico e poi soprattutto che ti cambia un po' la visione di tutto, no. Perché comunque tu parti dall'Italia che ha determinati ambienti, determinate caratteristiche e poi vai dall'altra parte, non dico del mondo, ma quasi, perché comunque cambi completamente.
Mh-mh. Eh beh, insomma, abbastanza distante. Sì, anche anche distante non solo geograficamente anche m m m come tipo di cultura, no?
Sì. Sì, è proprio un altro mondo, un'altra vita, appena atterri ti rendi conto che per 10 giorni la tua vita non sarà più la stessa, no. Ehm, quindi quello è sicuramente un viaggio che metto nella casella del mhmm, mi ha cambiato la vita poi non è che per quella cosa lì la mia vita si è stravolta quando sono ritornato, ma mi aperto una visione molto ampia.
<chuckles> Diciamo quindi è stato un cambiamento quasi più a livello, come dire, emotivo piuttosto che di abitudini o o altro?
Esatto, è stato più, uhm, un vedere effettivamente cosa c'è in un altro luogo, un luogo così lontano. Torni e ti accorgi magari di alcune fortune che hai, di, ehm, di di quanti luoghi nel mondo esistono diversi e quindi ti fa anche e ch ti fa aprire la mente nel dire: "Okay, ho voglia ancora di viaggiare, ho voglia ancora di scoprire". E poi ti segna. Cioè, quando magari a volte penso che son stato lì dico: "Cavolo, che viaggio che ho fatto", perché ho viaggiato un po', m ma mai così lontano.
Mh. Esatto. M m beh, chiaramente n non e esatto, non è un u un diciamo un viaggio che che tutti fanno o che, mhmm, magari è così semplice da organizzare.

Beh, assolutamente sì, ehm, assolutamente. Non tanto 1 episodio concreto, ma in generale, il girare, no, vedere persone, vedere luoghi, vedere, ehm tu tutto quello che girava intorno, no, poi, all'ambiente, agli animali, a, mhmm, a all'essere ospitali, no, che appunto dici: "Cavolo che che roba lontanissima da noi". Poi chiaro, anche in negativo a volte, no, perché, là è un un un posto comunque molto, mhmm, diciamo, dove dove dov'è l la l'ambiente, soprattutto a livello di spazzatura, inquinamento, è un po' lasciato così. <sucks teeth> Ehm, quindi trovi, un sacco di di boschi, strade a lato, veramente pieni, pieni, pieni, pieni, di spazzatura.
Mh. Mh, mh, mh, mh. Beh, chiaro, mhmm Eh. Eh beh, ma magari magari, in questo senso, anche guardando gli aspetti negativi, sai, ehm, delle volte, sul discorso spazzatura, siamo la gente, in generale è poco attenta, magari vedi lì, dove le condizioni, sono estreme, allora magari torni, e e e e puoi pensare di di essere più, mhmm, virtuoso anche in questo senso, no?
Esatto, eh, sì, no, no, no, questo assolutamente. Ehm, ci stai più all'occhio, c'è più all'occhio, noti di più molte cose. Poi vabbè, ti ti apre un mondo anche il discorso animali, perché lì chiaramente ci sono animali che qua non esistono, ehm, perciò tu cammini in mezzo alla strada e a le e a lato, magari ti spuntano, draghi di Komodo, piccole sì, un sacco di serpenti, e poi chiaramente ci stai attento, ma in realtà lì, siccome sono abituati agli animali
Mh. Chiaro. <chuckles> Ci ci stai attento per forza, voglio dire. <giggles>
No, no, certo, no, intendo, stai attento a che punto della strada cammini, ehm, poi comunque gli animali lì sono abituati alle persone, perciò non non è di
Ah, eh. Anche anche gli a gli animali, diciamo così, un po' un po' selvatici.
Sì. B sì, sì, sì, cioè, stanno molto nel loro ramo, diciamo, non è che ti attaccano. Ehm, quindi no, ehm, nel senso, mhmm, ad esempio mio cugino ah beh, cer gert n senso che mio cugino ha nella nella pizzeria a fianco ha questi draghi di Komodo, che che vanno lì, e lui gli dà da mangiare, ma loro non fanno niente, per dir <sucks teeth> ehm
Ah, quindi Ah. Mh beh. Meno male. Mh? <giggles> Ah, quindi sono son quasi addomesticati, insomma, la ehm, se lo tengono buono, ma mangia mangian la pizza. <chuckles>
Sì, lì lì funziona così. È capitato anche di di di ehm, esatto, mangiano la pizza italiana. È capitato anche di di andare in giro, e ti usciva un elefante in mezzo alla strada. Ehm, però sono cose poi che che all'inizio fai un attimo: "Eh?!" e poi ti adegui e capisci.
<giggles> Ah.